Да, ещё физически тяжёлая.
И после 1 часа мне уже, мне мне уже стало тяжело, да? Но, как бы, я осознавал, что тяжесть- это именно из-за монотонности труда, а не из-за того, что моё тело, как бы, мне отказывает.
Мгм.
Вот, ну и что я сделал? Я, как бы, сделал перерыв, да, и во время этого перерыва я с собой немножечко пообщался на тему того как бы, что это довольно смешно, да, пасовать перед такой нагрузкой, вот, что работа, в сущности, несложная, и что многие люди, они в гораздо более суровых ситуациях находили в себе силы. И поэтому мне будет совершенно не к лицу, вот, брать и как-то уходить на долгий отдых или откладывать это на завтра.
Да, хороший вариант.
Вот, ну и, совершив эту беседу с самим собой, я нашёл силы для того чтоб закончить работу.
М, здорово, отличный совет. Ну и, в принципе, ты, можно сказать, сам с собой поборолся. Это, конечно, не не всем, э, доступны такие техники. Вот, потому что люди любят себе уступать. Да, расскажи, пожалуйста, почему
Знаешь, мне кажется, в чём проблемно? Проблема в том, что вот Это вот у у Высоцкого у Высоцкого есть песня, то что, м, если ты п э, знаешь, если в жизни ты, а, если там с слёзы на кулак намотал и, в общем, в кровавом бою себя испытал. В общем, в конце рефреном идёт, э, фраза "значит верные книги ты в детстве читал". И вот это очень важно, потому что те книги, которые я в детстве читал, они как раз заложили в моём сознании образ, а, вот этот, которым на который я равняюсь. То есть, грубо говоря, я читал Джека Лондона. Есть у него список, а, рассказов про различные, ну, про различных сильных людей в различных сложных обстоятельствах. И, ну, я вот не вижу, чтобы эта вся литература была популярна сейчас. И, мне кажется, это является самой важной причиной того, почему люди, а, имеют другую философию в отношении потери мотивации и усталости.
у других с этим проблемы, да? Мгм. Так. Мгм. Да. Мгм.

Как ты справляешься с потерей мотивации и усталостью в сложные дни?
В общем я сторонник нетрадиционного традиционного подхода. Нетрадиционный он потому, что сейчас никто так не делает, а традиционный он потому, что раньше так делали. То есть я сторонник того, что нужно как бы
М. Как интересно. Так. Любопытно, но. Мгм.
<grunts> закусывать удила, упираться рогом, вот, и преодолевать.
А. То есть ты считаешь, что щас так никто не делает, что это старая школа?
Нет, щас так делают, но щас так не рекомендуют делать. То есть, если ты там выйдешь куда-то в информационное пространство, начнёшь пропагандировать такой подход, то на тя тут же налетят, значит, бабки с кошелками, и тебя этими кошелками забьют.
Ага. Мгм. Да, интересно. Ну, и скажи, как вот на деле это происходит, вот когда ты сталкиваешься с какой-то неопределенной ситуацией? Мгм.
<swallows> Ну, на деле, если я, ощущ если я ощущаю, что как бы вот передо мной возникла эта стена, сотканная из потери мотивации и усталости. Ну, мне в первую очередь необходимо вообразить себе цели, вновь, ради которых я тот или иной то или иное дело начал, да. Вот. А потом у меня есть некоторый список этих фраз, которые, грубо говоря, в себе вмещают именно вот этот мотив о том, что нужно превозмогать. Я что-то такое се говорю и продолжаю двигаться дальше.
Мгм. Мгм.

Понятно. Скажи, а где вот чаще ты ста сталкиваешься с потерей мотивации? Это на работе, может быть, какое-то хобби, увлечение, там, у тебя бывают ступоры? Или, может быть, где-то в с семейной, в бытовой жизни, не знаю, начал ремонт и до конца не доведёшь? Вот где тебе сложнее находить мотивацию?
Ты понимаешь, да, вот это может подстерегать нас за каждым углом. То есть тот же ремонт, который требует от тебя множества физических усилий, да, монотонных, рутинных. Мозг не способен с этой нагрузкой справиться, и поэтому ты, естественно, в какой-то момент столкнешься с потерей мотивации, и тебе придется себя
Да. Точно.
как-то дополнительно дополнительно мотивировать. Вот.
Мгм, м
В этом плане, очень полезно уметь, э, делать анализ самого себя, чтобы вот, э, быть убежденным в том, что это не будет вредно для твоего здоровья. Что как бы проблема тут исключительно в какой-то нетренированности психики, а тело твое с этой нагрузкой справляется нормально. Да?
Да. М. Ну да. Но иногда же очень тяжело себя заставить что-то делать, хотя ты понимаешь, что тебе это необходимо. Но я не знаю, вот приведи какой-то п прим мгм.
Ну, смотри, тут важно. Важно, в важно р важно разделять. Вот я как бы всегда себя спрашиваю: "Это действие, которое я вот щас с собираюсь э, делать, да, но которое мне тяжело делать. Мне почему его тяжело делать? Потому что мои руки устали, потому что мои суставы износились, да, потому что там моя нервная система выгорела и мне нужно идти спать. Или мне просто как бы, э, это надоело, да? Вот, мне стало лень, мне стало влом". А, я между этими 2 состояниями различаю, и если я понимаю, что верно 2, то тогда я себя переламываю, я себя заставляю, я как бы говорю, что это проявление слабости, что это недостойное поведение. И вот как бы после 2-3 таких
Мгм.